Alors, voilà, j'aimerais te te parler de quelque chose qui qui me mine un petit peu et j'avoue, j'en ai un peu honte, hem, parce que, bah, je suis pas vraiment comme ça à la base, heu et c'est vrai que j'aime j'aime pas trop ce terme, heu mais heu, ah, faut que je me mette à l'évidence, c'est c'est ce que je ressens quand même, hem, voilà, c'est en fait, je suis un petit peu jaloux, envieux, j'ai envie de dire, heu, par rapport à pour moi, en tout cas, à mes yeux, heu, la réussite d'un ami et c'est vrai que, heu, c'est c'est difficile pour moi parce qu'on est un petit peu, heu, alors de base dans le même milieu, même si lui, heu, là, après, il est allé, heu, dans une branche, heu, différente mais on va dire qu'on se côtoie sur, heu, un milieu commun malgré tout, hem et en fait, heu, bah, de le voir un peu, heu, réussir dans tout et se sentir bien et cetera, heu, bah, c'est vrai que, moi, à à la fois, je suis content pour lui mais en même temps, bah, je suis évidemment un peu jaloux et envieux parce que, bah, moi, heu, malheureusement, dans mon quotidien, heu, je me sens très mal, heu et du coup, voilà, c'est vrai que c'est c'est pas facile et voilà, j'aurais voulu, heu, en parler un peu avec toi pour, heu, bah, déjà, avoir, heu, une oreille, heu, on va dire attentive, heu et après, voilà, si si tu avais en plus, heu, des petites astuces ou des petits conseils, heu, ce serait avec plaisir.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord, je comprends que ça puisse te miner un peu le le moral puisque c'est pas facile d'a de ressentir de la jalousie envers quelqu'un qu'on qu'on apprécie ou un ami, heu, c'est quelqu'un dont tu es proche particulièrement?
En fait, c'est quelqu'un que que j'ai connu à la base, heu, sur, heu, sur les réseaux sociaux parce qu'en fait notre milieu commun c'est, heu, la musique, tout ce qui est, voilà, production musicale, l'audio et tout ça, heu, même si lui, heu, son son métier-là, actuel, n'est pas en rapport avec ça mais voilà, on a ce ce milieu commun malgré tout où on fait de la de la musique un peu ensemble et heu et c'est vrai que, heu, voilà, on s'est lié d'amitié sur, heu, sur les réseaux sociaux. On est devenu très proches et on se parle vraiment, heu, tous les jours et cetera et heu, voilà, bah, on s'est raconté, heu, un petit peu nos vies. On essaie de se motiver l'un, l'autre, tout ça, heu, mais voilà, du coup, heu, moi, quand j'entends un peu tout ce qui se passe de son côté et quand je je vois le mien même si c'est très bien, hein, mais heu, quand je vois le mien, bah, c'est vrai que ça me fait ça me fait mal, quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord, oui, je je je comprends tout à fait et je te remercie de de m'en parler, alors au niveau de cette, heu, cette réussite d'un ami, c'est, heu, parce tu me dis que c'est pas dans le milieu de la musique, c'est un milieu professio professionnel qui est différent du tien?
Oui, c'est ça, en fait, heu, alors moi, actuellement, heu, justement, j'ai même pas de de de quelconque réussite professionnelle, je n'ai rien, heu, pour l'instant, hem, s et c'est vrai que, voilà, ça ça me mine un peu parce que moi j disons que je me mets, heu, j j'aimerais faire en sorte que que la musique devienne quelque chose, justement, de de professionnel, où où je peux gagner ma vie. Lui, il a beau adorer ça, heu, il a quand même, on va dire, heu, un filet de secours. Et en fait, heu, bah, là, justement, hem, il était, heu, heu, il était dans dans tout ce qui était un petit peu, heu, réparation, heu, de d'é d'électroménager, ce genre de choses. Hem et en fait, heu, il a il a changé, il a reçu, heu, une autre proposition où il est parti, en gros, faire, heu, faire un peu la même chose mais, heu, pour l'armée, en fait, heu et du coup, bah, il gagne, heu, beaucoup mieux, heu, qu'avant, il gagne, heu, bien plus, heu, dans sa vie actuelle. Il a à côté aussi, heu, bah, une copine, heu, il a de l'argent de côté, il a des projets. En fait, on a l'impression que, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui. Heu, il a il a vraiment sa routine et on dirait que tout est tout est pur un peu, tout est beau, tout est rose alors que moi, j'ai l'impression qu'à côté, heu, tout est sombre, tout est tout est morose et heu, du coup, bah, ça me ça me ça me fait mal. Mais en même temps, bah, ça me gêne, parce que je suis très content, heu, qu'il puisse réussir. Mais d'un autre côté, bah, voilà, je suis un petit peu, heu, jaloux et très envieux, quoi, un petit peu, en tout cas, de ce qu'il ressent et de ce qui se passe pour lui.
D'accord. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. D'accord, ouais, parce que tu as l'impression qu'en fait lui, il avance pendant que toi tu restes, heu, tu restes au même niveau et que tu arrives pas à débloquer, heu, ce que tu aimerais débloquer au final? Parce que toi, ce qui t ce que tu voudrais faire, c'est vraiment évoluer dans la musique?
C'est ç c'est ça. Bah, moi, oui, vraiment ce que ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est, bah, soit tout simplement que que mes musiques, heu, fonctionnent, heu, ou alors, heu, que je puisse au moins, je sais pas, à un moment donné, heu, bah, accompagner des artistes ou vendre mes services musicaux et limite à un moment donné presque avoir un revenu passif là-dedans parce que parfois avec la musique, voilà, que si on prend l'exemple par exemple de m de Mariah Carey qui sort son enfin, qui a son son tube de Noël à chaque fois qui lui rapporte des millions par an sans rien faire alors que le tube a, je sais plus 25 ans ou je sais plus combien, heu, bah, c'est vrai que, voilà, c'est ça ça donne envie et disons que, moi, ça fait plus longtemps que lui que je fais de la musique et heu, disons que, moi, je me suis vraiment donné à fond, fond, fond. Lui, c'est resté plus on va dire, un un loisir malgré tout alors que moi c'est c'est j'ai même fait, heu heu, des études là-dedans et tout ça et j'ai j'ai j'ai moi, j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir, heu, en vivre, heu, vraiment, heu, au quotidien, quoi, sauf que, bah, malheureusement, heu, ça marche pas, heu, j'ai beau tenter quoi que ce soit, heu, c c je re je réussis pas donc, bah, je je perds, heu, je perds confiance, je perds espoir. J'arrive même plus vraiment à à faire de la musique aujourd'hui, du coup et à côté, bah, je le vois, lui, heu, qui garde un petit peu d'inspiration quand même pour la musique, heu, il se fait plaisir, heu, il il va, heu, voilà, au resto avec sa copine, tout va bien, heu, en plus, heu, ce qui est «encore plus dur» entre guillemets, c'est qu'il est plus jeune que moi, en plus, on on a quelques années d'écart, heu et c'est vrai que je me dis: «Eh, punaise, même encore plus jeune que moi, on dirait qu'il est, je sais pas, peut-être même plus, heu, mature ou en tout cas, heu, bah, il arrive à à faire comme il veut un peu dans dans sa vie et tout se passe bien», quoi et à la fois, c'est super mais à la fois, heu, pour moi, c'est vrai que c'est c'est c'est dur, quoi.
D'accord. Ouais. Mmh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh. Alors, heu, déjà, je, mmh, enfin, tu peux être rassuré, il y a pas de honte à avoir dans, heu, ce que tu ressens, c'est normal. La jalousie, ça fait partie des émotions que l'humain, heu, l'humain ressent, notamment, dans toi, dans ton cas où, heu, bah, comme tu l'as très bien dit, tu as l'impression que, toi, tu stagnes, alors que, lui, il fait, heu, il fait plein de choses mais là où je trouve ça dommage, c'est qu'en fait tu te compares à lui alors que vous avez pas les mêmes ambitions dans le même domaine parce que lui, heu, d'après ce que je comprends, la musique c'est juste un un passe-temps, donc il aime ça, heu, voilà, c'est super mais par contre, ça le dérange pas de faire un petit boulot à côté et puis de, beh, d'évoluer là-dedans. Alors que toi, ton vrai but dans la vie, c'est de creuser dans la musique donc c'est c'est c'est super parce que tu as ce côté artistique que tu as envie de de développer, ce qui est moins son cas étant donné que tu me dis qu'il est dans la réparation et et ce genre de de de choses, enfin, surtout à l'armée donc c'est un peu, heu, c'est assez, heu, c'est assez spécifique donc, déjà, tu peux tu peux difficilement comparer vos 2 vies, tandis que toi, tu as vraiment un domaine qui qui demande, heu, beh, enfin, qui est plus spécifique et sur lequel tu tu tu as pas vraiment de de biais, heu, autres, quoi parce que toi c'est là dedans que tu veux te concentrer et c'est, heu, je trouve ça super parce que voilà tu as tu as des objectifs, tu as travaillé pour, donc déjà, faut pas que tu te décourages parce que je pense que tu as déjà réussi à faire plusieurs choses là-dedans même si toi, tu tu as l'impression de stagner, non?
Bah c'est vrai que, là ce que tu dis c'est ça me ça me fait tilt un peu et ça m ça me parle beaucoup. Parce qu'effectivement, en fait, si je devais préciser, je suis pas jaloux ou envieux de de sa situation professionnelle dans le sens où bah, je moi, c'est pas mon truc, hem, d'être, heu, réparateur, de t de que ce soit pour l'armée ou d'autres choses. C'est vrai que c'est pas, c'est p c'est pas mon on va dire mon centre d'intérêt et c'est pas ce que je veux faire, donc disons qu'effectivement, je je ne jalouse pas de de ça, mais c'est plutôt de sa situation en général, quoi. Le fait qu'il puisse se sentir bien au quotidien et tout, et le pire, c'est qu'on en a déjà parlé, heu, de tout ça et heu et je lui ai dit, heu, voilà bah, de toute façon, i on se connaît par cœur maintenant, quasiment, heu, et lui, ce qui me faisait en plus de la peine, c'est qu'il se sentait mal pour moi. Parce qu'il avait l'impression presque de de pas mériter, heu, parce que moi, je je me sentais, heu je me sentais mal, et de toute façon, à chaque fois, je le je le rassurais en lui disant que: «Vraiment, il y a il y avait pas de souci et qu'il méritait entièrement tout ce qui lui arrivait» donc voilà, je je lui ai pas dit évidemment, heu enfin vraiment: «Je suis jaloux.» ou quoi parce que ça n'aurait pas d'intérêt, hem, c'est quelque chose voilà que que que je garde en moi, heu, mais voilà, ça, il y a pas, heu, s il y a pas d'intérêt à lui dire, mais c'est vrai que c'est pas comparable, heu, comme tu dis, parce que bah c'est 2 domaines, heu, carrément différents et heu, bah, avec, heu, chacun leur lot de de difficultés, mais c'est vrai que alors je voudrais pas dire, il y a un plus difficile que l'autre et tout, mais c'est vrai que le côté artistique malheureusement, heu, bah, c'est beaucoup plus précaire. Heu, beaucoup plus de la chance, heu, surtout voilà dans la musique, heu, à l'heure actuelle. Avec en plus, heu, toutes les musiques faites par IA qui qui déboulent de partout où b ça n'a plus aucun sens quasiment, heu, alors que bah, lui son son métier, heu, il pourra trouver, heu, potentiellement des des milliards d'offres d'emploi sur les prochaines années, sur, heu sur Indeed ou des plateformes comme ça, tu vois? Heu, alors que moi, ce ce genre de de métier, on va dire, bah, il y en a pas, ça n'existe pas, heu, il y a pas de CDI, en fait. C'est vraiment, heu, bah, juste de de la chance, heu, des contacts, c'est vrai que j'en ai eu en plus des contacts et effectivement, heu, je je rebondis un peu sur ce que tu as dit avant. J'ai eu quelques réussites, on va dire, malgré tout à à mon échelle en tout cas, mais heu, bah, ça ça ne suffit pas et j'ai l'impression que ça suffit jamais, et c'est tellement épuisant en fait au quotidien. J'ai l'impression de me battre tout le temps, heu, et à la fois contre moi même, et c'est vrai que, bah, moi je supporte plus par exemple, heu, effectivement d'aller faire un un job alimentaire ou carrément autre chose, heu, juste parce qu'il faut, heu, moi, c'est vrai que je supporte plus et j'y arrive pas en fait.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Et oui. Mmh. Mmh. Et oui. Mmh. Et oui. Mmh. Ouais. Après, hem, ce que je pourrais te conseiller, là, parce que je comprends tout à fait que, beh, Ce soit enfin, ce soit compliqué pour toi et même, heu, même frustrant mais c'est peut-être essayer de prendre un peu de recul en voilà, là, tu vois? Tu as réalisé, heu, petit à petit que, beh, tu avais fait des choses, que tu as des contacts que, heu, tu es pas tu es pas m mauvais dans ce que tu fais ou que tu es pas incapable de faire les choses, donc essayer peut-être de, bah, de lister ce que tu as réussi à faire dans le milieu que tu aimes et éventuellement essayer de reprendre contact avec les personnes avec qui tu as déjà travaillé pour voir, bah, s'ils ont pas des opportunités ou heu, je sais pas, leur envoyer des prods si, par exemple, c'est ce que tu fais. Essayer de développer tes réseaux sociaux parce que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se font, heu, notamment sur, heu, TikTok et Instagram où, heu heu, il y a beaucoup de de musiciens, de chanteurs qui émergent et heu, et en fait, il faut juste que tu persévères, que tu postes tous les jours et tu verras que la situation finira par se débloquer mais sinon, je trouve ça bien déjà que tu en aies parlé à ton ami. Heu, parce que ça a pu te faire, heu, évacuer, on va dire, heu heu, ce que tu ressentais mais c'est pas de la jalousie, en vrai, c'est pas de la honte, non plus, c'est juste que, toi, tu es concentré sur ce qui t'anime, sur ta passion et peut-être que tu es moins ouvert aux autres, heu, pour rencontrer quelqu'un, par exemple, pour avoir une copine ou heu, pour, heu, voilà, pour faire autre chose et du coup, tu t'enfermes un petit peu dans la bulle de «C'est trop dur et je vais pas y arriver», donc essaye de prendre du recul. Je pense que, là, le fait qu'on en parle, c'est déjà bien parti et heu, peut-être, de poster, heu, sur les réseaux sociaux, de recontacter des gens et je pense que la situation pourra se débloquer pour toi.
Bah, écoute, heu, vraiment, un immense merci, parce que tu m'as donné, heu, plein de conseils super pertinents, et je vais essayer de les mettre en place, en tout cas.